Senti ma, uhm, secondo te no, visto che ormai è un tema molto dibattuto, uhm, che ruolo hanno i social, in generale, nella visibilità delle persone cioè proprio nella comunità che che cosa ti danno?
Beh, allora sicuramente i social hanno permesso di emergere, uhm, quelle che sono tante nuove personalità, okay, sia che erano in grado di realmente appor diciamo portare qualcosa di importante sulle piattaforme, sia in realtà persone che poi di contenuto ne avevano molto poco okay. E hanno permesso in realtà anche poi la scoperta, secondo me, questa è la cosa più bella dei social, di interi posti che magari prima sai erano poco conosciuti. Uhm, ti faccio un esempio am m m mio ecco, Napoli è stata sempre molto denigrata dal punto di vista diciamo dell'Italia e c'è stato poi per un periodo il trend proprio di quanto Napoli fosse bella. Io mi rendo conto di come ad oggi la gente vedendo i TikTok abbia un po' risvegliato, uhm, la propria coscienza il fatto che forse Napoli non è solo, ehm, camorra e cose brutte ma è anche oggettivamente una bella, uhm, città e quindi sicuramente han ha giocato in questo senso, almeno per Napoli, una grande visibilità in positivo. Non sempre, però in positivo.
Mh. Certo. Certo, quello sono son d'accordissimo ma, ehm, ad oggi, se dovessi fare una bilancia, no, più positivo o negativo i social, mhmm, per raffigurare qualcuno o qualche posto?
Beh, dipende perché i social ti possono costruire un'immagine positiva in poco tempo ma possono anche distruggerti in poco tempo. Uhm, ci sono stati comunque casi di personalità, uhm, importanti che per un minimo passo falso sono state letteralmente screditate, okay, e a volte si è fatto bullismo anche nei loro confronti. Ehm, ma così anche per l banalmente parlando di un contesto quindi di una comunità quindi di una città come Napoli è stata molto spesso sì adesso portata in trionfo però i social poi hanno fatto anche da cassa di amplificazione per tutte quelle notizie brutte legate alla camorra o qualsiasi cosa succeda, dicono:" Eh, guarda un po' indovina la città" e quindi questo sicuramente è l'altra faccia poi della medaglia.
Certo, ehm, immagino comunque anche che se tu poi sei di quel posto, di quel luogo, magari la senti ancora più dentro se se vedi una critica o comunque descritta in modo così. Io lo vedevo molto riguardo Milano, no, che se tu guardi i social sembra quasi che Milano, che è una città pericolosa, eh, assolutamente, però dai social sembra che sia il Far West. Cioè, secondo me non è proprio così. Ehm, quindi è vero dipende un po' come la descrivono. Ehm, in generale, pensi che, ehm, siano peggiorati i social negli anni?
Mh. Mh. Sì, assolutamente sì. Sui social secondo me si è creata un po' quella che è una sorta di giungla. È una sorta di giungla ma anche una sorta di superficialità, cioè i social hanno creato una società fortemente superficiale basata su quanto tu sei importante, anche nella vita reale, in base al successo che riesci ad conquistarti sui social. E penso che cosa poi più sbagliata non ci sia. Uhm, io sono sempre stata dell'idea che le persone che meritano fama devono essere persone che, uhm, veramente fanno qualcosa di buono per il mondo: artisti, musicisti, uhm, eccetera. Uhm, ad oggi ci sono queste nuovi lavori, che vogliono considerare un lavoro. Per me non lo è, l'influencer che alla fine non porta a nie cioè non porta a niente.
Mh. <laughs> Beh, in teoria dovrebbe influenzare, ehm, però mediamente sì o l'80% di influencer sono gente, magari solo perché è bella e ti promuovo il profumo. Ehm, sì, sì è vero.
Eh. Esatto. E in ma anche perché se tu ci pensi, influenzare, okay, non mi parli di un tema politico, non p non mi parli di un tema di attualità, non mi cerchi di risvegliare le coscienze dei più giovani. Che tu mi parli delle tue nuove unghiette, onestamente, ma che me ne frega? Cioè, capisci?
<chuckles> Vero. <laughs> No, no, no. Ti ti ti comprendo anzi ti do pienamente ragione. Ehm, come vedi invece la la nascita di più social insieme, cioè TikTok, quella e quello e quello e quello, su uhm, la continua nascita dei social?
Eh, secondo me la continua nascita dei social è stato semplicemente un tentativo, uhm, molto di manipolizza man mhmm, andare a manipolare un po' anche la mente del del dello spettatore base, no, perché se tu ci pensi molti stanno diventando degli automi davanti a questo telefono. Cioè, io mi rendo conto che rispetto a quando anch'io banalmente andavo a scuola, a causa proprio del telefono, ad oggi che sono all'università, ho una soglia dell'attenzione pari a zero. Perché lo scrollare sempre e il vedere il video a velocità, mhmm, x2 e quindi volere sempre nuovi contenuti e nuove dosi di appunto, uhm, a livello cerebrale, proprio di emozione, no, perché un nuovo TikTok ti porta una, mhmm, una emozione ogni volta, no, di di curiosità, eccetera, però non è la pazienza- poi ti de rende anche stupido nella vita reale. Cioè io me ne rendo proprio conto.
Mh. Beh, questo è un dato di fatto, no, quello che dici tu. Ehm, quante ore passi tu su social?
Eh, prima ne passavo di più. Ad oggi io sto facendo veramente una rimozione totale.
Mh. Cioè hai disinstallato oppure ce li hai, ma li guardi poco?
No, disinstallato. Disinstallato perché sì, sì, TikTok penso sia il male e me ne sono resa conto appunto quando non riuscivo più a studiare. Cioè, ehm, io ero della serie: "Uà, che, mhmm, che che che scocciatura, devo studiare tutto questo, vorrei già sapere tutto." E io questo non l'avevo prima. El prima avevo la curiosità di mettermi lì a leggere la pagina eccetera e questa cosa mi è venuta con TikTok perché tu con TikTok hai tutto e subito, la ricompensa subito c'è, okay, ehm, non ho più pazienza praticamente e questa cosa mi ha spaventato.
Ah, disinstallato. <chuckles> Eh, a anche la soglia dell'attenzione è più bassa.
Esatto, mi ha spaventato tantissimo questa cosa e l'ho disal disa disinstallato. La stessa cosa con Instagram, perché Instagram vuole mostrarti una vita non reale e onestamente non ci non ci gioco a questo gioco di chi finge meglio.
<chuckles> Beh, questo è vero. Questo è verissimo. Ehm, se ti dovessi chiedere a livello di comunità, uhm, qual è la fascia che è stata più colpita? Cioè, mhmm, io magari la risposta potrebbe essere quelli più giovani, però in realtà io penso a quelli più grandi. Perché se penso a a le boomerate che fanno da ad esempio su Facebook con, mhmm, scritte, cose assurde, ehm, f profili falsi, forse io direi età più avanzata, però volevo chiedere a te quale secondo te è la generazione più colpita.
Oddio, ehm, l'età più avanzata, io glielo toglierei proprio. Metterei il il <chuckles> il boomer control, <chuckles> nel sen nel senso che, uhm, certe volte loro gli arrivano le fake news, non le controllano neanche che subito partono con i commenti passivo-aggressivi: "Eh vedi è sempre colpa di" e de vi vi e subito attaccano nei commenti, no. Ehm, sono ormai loro la categoria, il target preferito delle fake news perché loro se le bevono e questo è gravissimo. Cioè lo i i i boomer non sanno, non è tanto il problema di non saperli usare, il problema è che non riescono a fare un lavoro autonomo di pensiero critico di quello che gli viene proposto sui social e quindi pensano che tutto sia vero, il che è gravissimo.
Il boomer control, bello. È vero, questo è è verissimo soprattutto per quanto riguarda la parte Facebook penso. Perché Inst Facebook è proprio il male. <chuckles> Poi forse il male dei più giovani, ehm, è Twitter. Twitter è proprio il degrado. E quando hai disinstallato tu i social?
Sì. <laughs> Mh. Eh ormai penso un annetto fa, cioè un annetto fa abbondante quando mi sono resa conto che ne stavo diventando troppo dipendente e stavo entrando troppo nel nel in quello che il telefono vuo cioè, in quello che la società sta creando, cioè delle generazioni nuove insicure, perché gli altri sembrano sempre di avere più rispetto a te. E a me questa cosa non piaceva. Non non volevo essere succube sotto questo punto di vista.
Mh. È vero. Sì c ti crea molta ansia sociale, è vero. Ehm, ti è mai capitato in quest'anno mhmm, in un momento, in un secondo, d di aver quasi la tentazione: "Lo riscarico"?
Sì. Sì, sì, sì. Uhm, sì, nei momenti vuoti soprattutto, quando sai, non hai niente da fare. Dici: "Sto nel letto, che faccio? Mi vedo un TikTok? Eh, sì, okay." Però in quel caso ho cercato molto di più paradossalmente di vedermi le serie TV. Ho detto, questo è più costruttivo. E soprattutto ho fatto una grande passo avanti perché quando avevo TikTok li vedevo in x2 le serie tv; ad oggi no, le vedo in uno, i <chuckles> x1.
Mh. Ah! Li ved li vedevi in x2, davvero?
Sì. Sì, sì. Per fare prima, no, perché sono la mia soglia dell'attenzione si era abbassata terribilmente.
Madò. Allora io non ho mai avuto TikTok quindi fortunatamente for non ho mai avuto questo questa cosa che hai avuto tu. Però il fatto che l'hai trasportato banalmente nei film, metterli x2 Ma x2, ehm, vedi tutto più accelerato, nel film. Ma non dà non ti dava fastidio il fatto che an magari parlavano più veloce, così? Non lo so, boh.
<snorts> Eh, esatto. Esatto, mi risul No, a me dava fastidio che andavano lenti e quin <laughs> e quindi capisci che ho detto: "Cavolo però qua c'è un problema." Perché quando li metti in x2 se ti stai vedendo un film super emozionante come Titanic, la morte di Jack che in 3 secondi prende e muore non è più così emozionante. Quindi ho detto: "No, secondo me sto esagerando un po'."
<chuckles> Eh beh! <chuckles> <chuckles> Beh questa è non l'avevo mai sentita ma un bel un bel episodio che hai raccontato. Ehm, volevo chiederti invece YouTube, cosa ne pensi?
<snorts> Eh, allora YouTube per me è molto interessante perché seguo molti youtuber, ehm, costruttivi, perché io non seguo influencer o cose del genere, queste cose sono ormai grande. <laughs> Ehm, sì e seguo soprattutto diciamo canali divulgativi, che possano essere ad esempio Geopop ma molto più limitato, seguo molti podcast di Barbero, uhm, soprattutto Barbero, tutto quello che è legato alla storia, io faccio archeologia, quindi per questo. Uhm, e quindi sì, mhmm, lo uso più per podcast ecco, mettiamola così. Non guardo i video.
Ci sta, ci sta. Sì, quindi lo usi per vedere i podcast, quelli che hanno la camera, cioè, per quelli che hanno la parte visiva. Ehm, e invece i podcast che comunque ormai son diventati un po' il nuovo social, no, perché se ci pensi sono ovunque, perché il podcast ormai lo vedi su Instagram, lo vedi su Facebook, lo vedi su TikTok, lo vedi su Spotify Spotify no, lo vedi su YouTube, e i podcast sono un po' secondo te la nuova TV?
Sì. <chuckles> Sì. No, i podcast sono il secondo me, uhm, sono na mhmm, la nuova radio, ma hanno, secondo me, più successo della radio e ti spiego anche perché. Perché siamo in una generazione così veloce, che noi non riusciamo più a fare solo una cosa, abbiamo bisogno sempre di un accompagnamento, non so se tu c'hai fatto caso.
La nuova radio. Sì, che magari mentre cucini devi sentire qualcosa, devi vedere qualcosa, devi
Esatto, e siamo ormai abituati ad essere così, tra virgolette, "produttivi/impazienti/accelerati" che abbiamo bisogno di impegnare la nostra corpo e la nostra mente sempre. E quindi alla fine è per questo che hanno fatto molto uhm, sono stati molto famosi in questo momento, perché forse prima non non avrebbero avuto questa rilevanza.
Chiaro, chiaro. Sì, no, effettivamente è vero, cioè, adesso hai bisogno di di di una spalla intanto che fai altro. Ehm, qual è il, mhmm, invece, il social peggiore di tutti? Cioè tra q av hai detto TikTok prima, okay, però in generale quello che secondo te sta condizionando di più.
Sì. Mh-mh. TikTok, Tik
Ah, non Instagram, dici tu?
Uhm, lo sai perché non Instagram? Perché su Instagram i tu, uhm, bene o male scegli chi seguire, quindi tu puoi scegliere di non vedere le cose di altri. Con TikTok, anche se hai la sezione segui, però c'è anche la sezione per te, e su per te ci sono le vite di 10.000 influencer diverse, che hanno il fisico di, praticamente, Naomi Campbell, tutte quante, ti mostrano la loro vita idealizzata e i maschi ti fanno vedere, tutti quanti, i loro super iper muscoli, e ti fanno vedere quanto non lavorino un giorno della loro vita, e quindi questo ti va molto a influenzare, perché tu: "Senti cavolo, però io ho 25 anni, non ho comprato una casa, ma non è che io sono in meno rispetto a loro?" Cioè, insomma, capisci? Quindi non vuoi vederlo, però te lo buttano in faccia, e ti crea molto quello con senso quasi di ina di essere inappropriato no, di essere indietro con i tempi e di non essere bravo quanto loro, quindi per questo.
<chuckles> Sì, sì, sì, sì, sì, no, son d'accordo e soprattutto, uhm, ti crea ansia sociale come dicevamo prima no? Ehm, io lo notavo soprattutto su Instagram, e in particolare da quando sono nate le storie. Perché tu vedi sempre cosa fanno gli altri, e magari loro non si stan divertendo però fan la storia, e quindi u cioè: "Hai visto quello si sta divertendo." Magari tu e inve invece magari non lo s non si sta divertendo, però ti crea quella FOMO lì, famosa. Ehm, e in futuro pensi che ci ricadrai a scaricarli?
Sì. Mh. Sì. Esatto. Mh, mh, mh. Guarda, ti dico la sincera verità, perché ormai siamo in completa sincera verità, io l'ho usato molto prima di fidanzarmi, quindi quand'ero uhm, ecco non dovevo ancora fidanzarmi, lo ammetto. Io lo usavo, non per adescare, ma per avere un po' il popolino, quindi mi mi alzava l'autostima. No, e <chuckles>
Ah. <laughs> Sì, sì, sì, no, no, no, ma, ehm, son cose che capitano a tutti eh, è vero, è vero.
Esatto, però è il lato tossico, se ci pensi, dei social, e
Sì, perché perché tu magari metti una foto e dici: "Cavolo mi son arrivati 2 m 200 like." Che poi non son finti perché chi son quelle persone lì? Cioè, ehm, no, no, è vero, è vero, è vero, è vero.
Eh. E e esatto, e quindi praticamente io lo usavo per questo. Poi mi sono fidanzata fortunatamente, grazie Dio, e ho deciso di togliermeli e io sono stata benissimo. Se mi dovessi lasciare, ti dico la sincera verità, fortunatamente sono cresciuta, queste co non ho più bisogno di avere un popolino per avere un'autostima abbastanza alta, quindi, non me li rimetterei, ti dico la sincera verità.
<chuckles> Quindi li li li mhmm, stareresti senza, ormai sei abituata così. Ehm, e invece, per quanto riguarda i giovani, noti che cambia molto anche, ad esempio, hai parlato di relazioni no, le app di incontri, queste cose, han modi modificano molto le interazioni umane?
Sì, sì. Secondo me sì, perché c'è un ricambio veloce. Cioè, nel senso che, uhm, ad oggi, proprio grazie ai social, tu se una persona non ci non ti trovi più bene, sai che non fa niente, posso cambiarla, ho un mondo enorme no, il mare è pieno di pesci, come si suol dire. Quindi non si prova più ad aggiustare qualcosa che a è ancora aggiustabile, subito si demo sub subito si si dice: "Okay va bene, ciao arrivederci, strade separate." E questo, secondo me, è molto il problema della nostra generazione legato all'in all'accelerazione, non c'è più la volontà di aspettare, di fermarsi, di cambiarsi insieme, per stare meglio, perché implica troppo sforzo.
Sì. E invece, uhm, per quanto riguarda, diciamo, la vita di coppia, adesso non so il tuo ragazzo se ha Instagram, o comunque i social, ehm, il fatto se ce li ha se un po' ti ti condiziona v vedere cosa fa lui, oppure se non ce li ha sei più sicura? Cioè p spero di essermi spiegato.
No, no, allora, lui non li ha, però anche se, no lui è pr molto, molto, molto poco social. Però anche se li avesse, ti dico la sincera verità, non mi condizionerebbe. La gelosia si basa su fatti concreti. Cioè se mi tradisci, se non fai niente, insomma, e lo vuoi avere fallo insomma, non non avrei niente da dire in merito.
Ah neanche lui, ah ok Ah. No lo so, magari è quel, no, "Voglio vedere chi le mette like, se lui mette like a qualcuno." Sai queste cose ormai che fan parte purtroppo della vita e <chuckles>
Eh. Sì, sì, sì, ho ehm, ho presente.
Eh, va beh, comunque ti ringrazio per la chiacchierata di oggi, sei stata molto, mhmm, interessante e ti auguro, tra l'altro, buona giornata.
Guarda grazie a te per le domande che mi hai fatto, e grazie per avermi ascoltato che non è scontato, e grazie e buona giornata anche a te.